いやなんかね、全然、そ、物欲とか、ん、なくて、なんか旅行に行きたいみたいな感覚もないし。
はい。 ああ、ああああ。 うん、食事とかも特に、何か美味しいもの、食べたいってものを
そうですね、なんかね、食事もなんか納豆ご飯食べたら結構もうそれで満足みたいな感じだったりするんですよね。
特に うんうんうん。 うん、栄養とそこそこの味があればいいかなという感じですかね、ふん。
そうそうそうそう。結構それでね、それなりにあの
はい。
もうオッケーっていう感じになれちゃうんで
うんうんうんうんうん、うん。
そうなんですよね。
うん、ほう交流関係とか、うーん、その、まあ、女性関係とかその辺のことに関してはどうですか？
ま、女性関係、そういう意味では、あの、もうね3020代、29歳の時に、ね、彼女と別れたのを最後に、全くそっから10年間とか、あの、女性関係はなかったので、なんかまあね、そういうのをまた、なんだろう
はい。 はい。はい。 おお、はい。 うーん。 うーん。 はい。 うん、やろうと思っても、ちょっと、う予測不可能なばもロスがおお多いですよね、うん。
いいそう あの、いやあ、そう、やってみるのはありかなって思いながらも、ゆうてもう、その、お金云々っていうよりもよんじゅうだいのおっさんが今更なんかそんな需要ないよねみたいなのは感じたりするんですよね。
はい。はい。 はい。

そうですよね。もうクライアントさんあってのお仕事ですもんね。はい。
はい。 そうなんですよね。とあと、一方でというか、あの、ま、私もともと結構あの、節約倹約生活みたいなのを
はい。 うんうんうんうんうん。
もうずっと若い頃から続けてきていて
はい、は、会社員時代もフリーランス時代も変わらずですね。うん。
で そうなんですよ。でなんかそれもね、ちょっとあの、話が若干かぶってくるんですが、あの、ま、FIRE ってあるじゃないですか。
はい。 あ、ありますよね。はいはい。
そう、そう、やっぱりね、その自分が、うん、その自由時間みたいなのが、のんびりした生活がしたいってのもあって、あのいずれは FIRE したいっていう風に思っていたんですよ。
うんうんうん。 はい。 なるほど。うんうんうん。
ね、なんかフリーランスんなって、それで FIRE してみたいな、そういうの思い描いていて。あのね、ふ、FIRE するためにはその自分のね、資産をそう、金融資産そうそうそうそう、築いていかないといけないじゃないですか。
はい。 はい。 はい。な、金融資産なり不動産資産なりね、はい。はい。 はい。
うん、で、ま、自分なりの目標金額っていうのがあって、で、それをなんならあの、今年達成したんですよ。
うーん。 おお！すごいですね、達成されたんですね。うん。
いや、そう、それはもうほんとに、素直に嬉しんですけども、うん、そう、なんで FIRE できるっていう状況で
はい。 はい。 おおおおおおおお。
そう、なのに今なんかあの、未だかつてなく忙しく働いているっていうところの、なんていうか、ね、なんかそこがしっくりきていないっていうのと、あと一方で、あのほんとに、毎月家賃込みで7万円くらいな生活をしているんですけど。
あ、なるほど。ギャップが、うーん。